Ja, das kenne ich auch, ja, mhm, sagt mir was, mhm.
Ah, siehst du? Und dann gibt's nebendran noch San Martín de los Andes, so, auch 'n ganz berühmtes Ressort. Und dort waren wir. Ich kam grad aus Chile zurück über die Anden und ich war unterwegs mit’m Australier bin ich gereist, lass mich raten, ich glaube, er hieß Anthony war, glaube ich, sein Name.
Mhm. Okay. Das war der Freund, der dich dahin eingeladen hatte, also, der gesagt hat: „Komm rüber!“?
Ja, mhm, das mh-mh, das war 'ne Zufallsbegegnung Bekanntschaft, in dem bin ich in Chile über ’n Weg gelaufen und wir sind äh, wir haben Sympathie gehabt und sind einfach gemeinsam gereist.
Ach so, okay. Okay.
So, und jetzt bin ich in San Martín de los Andes. Wir waren im Hostel und wir sind dort 'n totalem Freak begegnet. Pass auf, das war 'n 'n Typ, der hatte seine Geschichte erzählt. Die hat er wahrscheinlich schon tausendmal davor erzählt und immer so getan, als wäre es das 1. Mal mit so 'ner aufgesetzen Bescheidenheit, dass es halt nicht angeberisch klingt, aber er hat angegeben und zurecht. Der ist nämlich vor 4 Jahren aufgebrochen mit seinen 4 besten Freunden aus Alaska
Mhm. Krass. Mhm. Ja. Okay.
und ist mit dem Fahrrad runtergefahren bis Feuerland und hat in der Zeit fünfzigmal in Nordamerika waren es die Rocky Mountains und die sind in Südamerika, ist die Fortsetzung sind die Anden in Höhe fünfzigmal die Rocky Mountains und die Anden überquert. Und der gute Mann, der hat das barfuß gemacht. <laughs> Ist, auch irgendwie ja.
Mega. Mhm. Oh, meine Güte. Aber warte mal, hattest du gerade gesagt: „Mit'm Fahr", ne, „Mit’m Fahrrad.“?
Ich habe gesagt: „Mit dem Fahrrad.“, ja. Mhm, äh, barfuß mit dem Fahrrad.
Aber barfuß dann mit dem auf’m Fahrrad quasi. Okay, ja, mhm, interessant.
So, und das war damals also, in meiner damaligen, äh, Lebensphase, als ich selber eben so am Reisen war war und da gab's so bisschen diesen diesen, ähm, Abenteurer-Ehrgeiz. Ich meine, das war nicht zu toppen. Da kam ich bei nicht mal an seine Fußnägel ran, so ungeschnittene Fußnägel nicht. Ja, und <laughs> und, ähm, war das natürlich irgendwo auf so so so 'ne Art mein Hero, ja? Und er hat er hat 'ne
Mhm. <chuckles> Ja, lecker.
seine Geschi es war aber auch so 'ne so 'ne gewisse weißt du, war ein ganz krasser Hippie-Typ und frei von allem und „Ich mache, was ich will“ und so weiter.
Mhm. Okay, hat der auch irgendwie Geld verdient oder war der dann kleiner Privatier und dann Hippie-Privatier oder wie lief das? Nur interessehalber. Okay.
Du, die Fragen habe ich nicht gestellt, aber ich kann mir vorstellen, dass der unterwegs irgendwie von Beeren und Spenden gelebt hat, äh, so wie er von seinem ja, ja, ganz, ganz, ähm, krass, aber, äh, w kann auch sein, dass er irgendwie hier Barfuß-Hippie war, ansonsten irgendwie 'ne Platin-Visitenkarte äh, j Kreditkarte irgendwo stecken hatte, kann ich nicht beurteilen, weißt du? Und, äh, hier Anthony und ich also, wir sind dem begegnet, der hat sein Geschichtchen erzählt und hat sich dann bewundern lassen. Und, ähm, Anthony und ich sind dann abends, ich glaube vor Ort, das war in 'nem Kasino
Okay, also, richtig krass Hippie, mhm. <laughs> Ja.